Belli bir yerden sonra da, işte spor salonuna gitmeye başladım böyle, aktif. Her gün ama bunu şöyle yapıyorum bak, saat 4, bilgisayarı kapatıyorum, işte, eee, hazırlanıyorum falan, dışarıya çıkıyorum. Nasıl insanlar dışarıda çalışır akşama kadar, <chuckles> sonra da akşam evine gelir, ben evde çalışıyorum akşama kadar, sonra dışarıya çıkıyorum böyle, direkt dışarıya çıkmaya başladım. İşte bir gün spora gitmeye başladım, sonra bunu geliştirdim, dedim ki yüzmeye gidecegim, eee, gym'e gideceğim işte orada bir şeyler indirecek, kaldıracağım falan. Ondan sonra koşmaya başladım, işte bir gün bisiklete ayırdım, bir gün futbol oynamaya başladım, derken böyle sporla bu iş yaşam dengesini aslında biraz daha oturttum. Ben uzaktan çalışırken. Evet, tabii bunların içerisinde çok sevdiklerim de oldu, az sevdiklerim de oldu.
Hı hı. Eee, evet, değil mi? Evet. Tam tersi aslında, evet. <giggles> Hı hı. Harika, hari An Kendi rutinini oluşturmuşsun aslında değil mi? Evet. Anladım. Ya ben bir de şeyi çok merak ettim. Böyle bir kültürel beklentiler vardır. Mesela Türkiye'de şey derler, biz bir aileyiz, o yüzden daha uzun çalışabilirsin, gibi şeyler olur. Bu başına geldi mi? Bu dengeyi nasıl korudun? Bir de onu çok merak ettim.
Tabii bütün bahsettiğim hikâye aslında biz bir aileyizle başladı. <chuckles> Çünkü gerçekten aileydik, biz kuzenimle birlikte çalışıyorduk. Şimdi, <chuckles> şimdi tabii tabii gerçekten, şimdi kuzenim o eee, dediği için hani oraya da gitmek lazım, bunu da yapmak lazım falan böyle. Ya, tamam bu direkt benim uzaktan çalıştığım bir patron olsaydı bu arada ben hiç zorlanmazdım bu konuda. Bir de yakın olduğu için, böyle bir de akraba biliyorsun yani bizde, eee, kültürümüzde var, biz çok saygılı oldu saygılı insanlarız, Türkler, eee, diye düşünüyorum, bu konuda işte büyüklerine falan, hayır demekte zorlanırlar. Ben de ondan zorlanıyordum. <snorts>
Evet. <laughs> Gerçekten aileymişsiniz, evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eh, evet. Evet. Tabii. Hı hı.